Mm. Oo yun nga, eh, ang hirap na mga gano'ng bagay, oo, oo.
Na di ba, mm. Dun pa lang di ba, nakikita mo na na, ah, talagang unang pipiliin ng mga tao, eh, i-defend yung sarili nila, so ayun. Ah, yung nakikita ko na pwede kong gawin para harapin yung pagkakamali, eh, mm siguro yung madalas na ginagawa ko, eh, i-acknowledge muna yung pagkakamali, take accountability 'no. Lalo na kung ma na-realize mo na ikaw pala talaga yung mali. Kasi normal lang i-defend mo, "Ah, kasi gan'to. Ah, kasi ganyan." Pero after a while, 'pag na-realize mo na ikaw yung mali aminin mo na agad kaysa mapatagal kasi, ah, mas m 'pag napapatagal oo, mas masakit pa yung mga mangyayari, di ba? So, ayun yung ano, parang mga steps ko para harapin' no yung mga pagkakamali. Pinakamahi madali sabihin 'no na pero mahirap gawin 'no, acceptance talaga na ayun, taking accountability, di ba?
Mm. Hmm. Okey. Mm, mm. Mm. Mm. Lalaki pa, eh, oo. Mm. Oo. Totoo, totoo. Oo, ganda nung sinabi mo na taking accountability kasi parang siguro feeling ko 'yan yung pinakamahirap na gawin ng kahit sino 'no. Hindi ko naman sinasabing ako lang, pero parang kahit sino na talagang aminin, eh, di ba, oo. <laughs> Yung aaminin mong
Mm. Mm, tama. Mm, kahit ako rin naman 'no may mga bagay oo. May mga bagay talaga 'no, na tine-take pride natin na ganyan talaga, so hindi maiiwasan. Mm, sa POV mo di ba sa parang, ah, pananaw mo tama ka, sa kanila hindi, mm.
Oo, siyempre alam mo tama ka, eh, hindi ka magpapakumbaba, eh, di ba, sa mga ganung bagay. Oo. 'Eto yung ano ko, oh, tapos sa kanila hindi. Yun yung ano, eh, yun yung sigurong mahirap din tao kasi tama ka nga defensive tayong lahat ng mga tao, di ba, oo. Ayu eh, ano ba, anong ano ba yung kadalasang iniisip mo 'pag nalaman mong nagkamali ka?
Mm, mm. So, sa'kin 'no, um, kapag naisip ko na mali ako, mm, um, kadalasan kong, ah, ginagawa 'no, kadalasan kong iniisip kapag nalaman ko na nagkamali na ako, ah, kung paano ko ba aakuhin 'no yung pagkakamali. Kasi ayun nga, mahirap mag-take accountability agad-agad. So, siyempre, i-timing mong maayos, yung hindi pwede yung kakaaway niyo lang di ba tapos bigla, ah, sabihin mo mali sabihin mo mali mali ako bigla. So, parang ano, nag nagkaano di ba nag, ah, anong tawag do'n, mm, nagko-contradict di ba di ba siba kung iisipin. Kakasabi mo kaka-defend mo lang sarili mo tapos sabihin mo mali ka. So, ah, ayan 'no, ah, iniisip ko talaga kung, ah, paano paano yung mali ko tapos ganun. Ah, ayun, tapos, ah, nag hi ah, iin intindihan nalang din on both sides, eh. Um, kailangan intindihin niya yung kara ah, parang ano 'no, pananaw mo tapos ikaw iintindihan mo rin yung pananaw niya kung bakit, ah, nasaktan siya kung ano man 'yan di ba. So, ayun. So, ayun yung naisip ko 'no.
Mm, mm. Mm. Okey na agad parang ganun. <laughs> Oo. Nag parang nag-away pa kayo para saan, parang gano'n? <laughs> Oo. Oo, oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Pan pero paano mo yun, paano kung walang nagkaintindihan?

Hmm.
Mm, so bahagi ko lang no.
Mm.
<clears throat> May pagkakataon talaga pa sa ano no, sa sa pananaw ko no, kapag nagkamali ka hindi siya failure kundi ano di ba, ah, lesson. So, para sakin no, ah, lesson talaga yung mga pagkakamali so, kaya nagkamali ka kasi, ah, para sa susunod di mo na magawa uli kumbaga. Ngayon may may chance pa rin na magawa mo uli, pero ayun, mas aware ka na ano, kung paano i-handle, di ba? So ayun, um, bahagi ko lang no, ah, kapag ano no nag-kaaway-away ganyan, um
Mm, mm. Mm.
So sakin no kunwari nagkamali ako na ayaw ng ganito nung aking, um, ah, parang kasama sa bahay kunwari ang aking inay ayaw niya to. Tapos nagawa ko di ba? So sa susunod di ba aware ka na so matututo ka di ba so, yun yung mga ano pan panahon na natututo ka talaga sa pagkakamali mo. So, ayun sa mga simpleng ganun lang talaga no matututo ka. Para sakin talaga kapag nagkamali ka tapos inako mong mali ka no matututunan mo, for the next time. Yung ano, pangyayaring yun. Mm, kung kung maulit mo man ano eh, um, aware ka na ano agad mong masasabi na pasensya na ganun oo. Mm, sayo ba?
Hmm. Tama, oo. Mm. Mm. Mm, na hindi mo na gawin ulit, oo. Tama, tama. Oo mako-correct agad no o? Oo. Kumbaga mahuhuli mo na yung sarili mo eh no? O mm, ah, sakin oo madalas yan na lalo na kami ng may bahay, kami ni misis na may mga pag hindi kami pagkakaunawaan na mga, ah, bagay-bagay eh talaga naman pagka-nalaman ko na ayaw niya to eh ina-apply ko talaga agad na. Ah, okey hindi ko dapat, ah, gawin to para hindi kami mag-away, hindi ko dapat, ah eto dapat yun trato na hinahanap niya, ito dapat yung gawin ko, yung mga ganun. So talagang, araw-araw, ah, mas marami ka pa natututunan tungkol dun sa taong nakakasama mo, sa mga nakakasalamuha mo so parang yun, ah, yun talaga yung mga pagkakataon na talagang learning experience nga kumbaga eh di ba? Parang ganun. <clicks tongue> Oo. Kaya ayun <laughs> yun ang ano ko, ah, sa side ko.
Mm, mm. Mm. Tama, tama. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Hmm.

Mm, ang ganda ng tanong, actually ano no, para sa'kin ano eh, madali nalang siya kung iisipin para sa'kin sa pananaw ko lang ha. Kasi, um, para sa'kin kapag na nalaman mo na nagkamali ka, di ba, so parang tinanggap mo na. Para sa'kin ano eh na-accept mo na eh makakapag-move on ka na kasi nga, ah, na natanggap mo na na mali mo man na tapos ayun, siguro kung tinutukoy dito eh, ah, mag-move on pagkatapos magkamali eh yung parang sasabihin na ganun. Eh, yun lang yung mahirap talaga yung kapag sasa ah, aaminin mo na yung mali, ah, mag-papakumbaba ka na kasi pero ayun para sa'kin madali lang, kung iisipin kasi, ayun ah hindi naman ako, ah, mataas yung pride, madali lang ako kausap. So, ayun, yung pinaka-ginagawa ko para tulungan ang sarili ko mag-move on eh ayun aminin ko nalang talaga yung mali ko no, akuhin ko nang tama hindi yung ah, sorry ganto, kasi ganyan, hindi hindi kasi sorry kasi mm. Sorry kasi sorry talaga mali ko talaga ganun, di ba? Yun, yung ginagawa ko, di ba? Mm. Wala ng r wala ng kasi-kasi kasi, kaya dapat ah, ah, mm, sincere dapat, di ba? Nag-sorry ka pa kung meron palang rason kung bakit ganyan.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mhm. Mm. Hindi ka mag-a oo, oo. Oo, oo hindi sorry kasi dahil may dahilan kang gustong i-ano. Oo tama tama. Oo. Sorry nalang. Oo sincere tama, tama. Oo, oo gets ko yun gets ko yun. Sa'kin ano eh ganun din eh, ah, pagka naako ko na yung mali ko, ah, um, yung ano nalang eh, kumbaga yung aantayin o hindi aantayin eh, kumbaga parang kailangan mo nalang na maresolba yung galit o yung sama ng loob nung napagka anuhan mo ng mali mo or yung napag gawan mo ng mali. Kumbaga yun yung ano eh, um, feeling kung minsan mabigat din sa damdamin kasi ano, di ba, yung yung alam mong nagkamali ka tapos ah masama yung loob nila sa'yo. Yun yung ano eh, yun siguro yung ni hindi ko alam kung paano ko tutulungan yung sarili ko sa bagay na yun kasi ano eh, hanggang ngayon, ah, honestly ano apektado ako sa mga ganong bagay kaya hanggang sa kaya ko hanggang sa, ah, hanggang sa makakaya, eh hindi ako tina-try ko talagang hindi magkamali mga ganung bagay, oo. Pero wala yun tam ano wala nga naman talagang perpektong tao, di ba, oo. Normal magkamali kaya lang pag nagkamali yan sama ng loob parehas talaga, so yun ang dapat iniiwasan, oo.
So ikaw ba? Mm. Mm. Mm. Mm. Ah. Mm, mm. Mm. Tama, tama. Oo normal na, okey lang naman yun, mm. Mm, mm hindi naman ma-aalis yun, so talagang intindihan lang at at the end of day, di ba?

Ah, ayun nga kasama, ah, konektado siya no sa natanong mo kanina no kung paano mag move on, so mahaharap mo lang talaga siya no kapag natanggap mo na na mali ka di ba? So ayun kapag natanggap mo na na mali ka no, eh, sunod sunod na lang talaga yan no hihingi ka ng tawad, tapos ayun sasabihin mo kung bakit ka nagkamali. Para maintindihan niya, tapos eexplain mo yung side mo kung bakit mo nagawa, ayun pero ayun talaga yung mahirap no, harapin yung taong nagkamali ka kasi nga ayon dahil galit siya sayo di mo alam kung kung pakikinggan ka ba o hindi di ba yung magiging reaction. Pero ayan no, parang pakiramdam ko naman kung kakausapin talaga ng maayos malumanay, eh, maiintindihan din at the end of the day di ba kasi, mm, kasama sa buhay yan di ba?
Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Ano yung reaksyon oo, oo, tama, tama. Tama, tama. Oo kasi ano, eh, oo yun yung ano, eh, yun yung kailangan talaga siguro yung parang pagkaintindihan, oo, oo. Tsaka komunikasyon na ta na eto yung nagawa mong mali, eto yung kailangan mong ayusin tapos kailangan meron kang nakasukbit na, ah, kaalaman na parang, ah, okey, eh, kailangan tanggapin mo. Yun na parang eto yung kailangan mong ayusin, ito yung kailangan mong ano. Para hindi na magkamali ulit sa susunod, oo ayus oh.
Yung tono na rin di ba? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Oo, tama, tama. So, ayun no, para sayo ba pa Ikaw naman matanong ko lang. Paano mo naman hinaharap no?
Ah, sakin yun ha almost the same tayo, eh. Ah, talagang more of pag-iisipan ko muna kung ano kasi medyo matagal medyo slow din ako sa ganyan na na oo, di ba?
Mm. Mm, hindi di, kasi minsan talaga ano hindi natin talaga alam no kasi, mm. Kahit kahit ano no kahit gusto mong mag-ingat hindi natin maiiwasan yan no, na may iba kaya kasi nga iba iba yung sensitivity levels ng mga tao so may mga taong
Oo hindi ka talaga totally aware, eh, oh. Oo, oo, so yi. Tsaka iba iba rin yung mga ano, eh, karanasan na humubog sayo, eh, di ba so parang ibang, ibang level talaga kaya yun na. Ay okey. <laughs>
Mm, tama tama. Oo. Mm, so ayun di ba, ah, may ayun nga may ano no may para sayo di ba biro lang tapos sa kanya, eh, nasaktan na pala siya ayan iba iba talaga yung ano na sensitive din ng mga tao so maging aware nalang di ba?
Oo. Oh, oo. Oo.